あ、そうですね、まあ、帰えんなかったら帰んなかったにしろ、まあ、あの、1月、えっと「落ち着いた時に早めにあの行きなさいね」とかあの「落ち着いたタイミングで、まあ、行くようにするんだよ」っていうようなことを毎回、あの、伝えられますね。
ううん。 あ、なるほど。あの、ましチャジムに行けって言われないだけいいかもしれないですけど、そういう、なんか、じわっとした言い方も結構プレッシャーになる感じですか？
はい。 え、そうですね、ややはり、こう、あの、旦那さんの方は、あの、そういう親からのプレッシャーっていうのを、なんか、受けてるなって感じることはなくって、自分だけ、こう私の方だけ義実家の方に、あの「帰るんだよ」とか「時々は顔出すんだよ」っていう風にプレッシャーを受けてることが、まあ、少しストレスというか考えてしまう理由なのかなって思いますね。
うんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。 え、逆は言われないんですか？通常、あの、ご自分の「実家に帰ってこないのか」みたいなことは言われることが多いかなと思うんですけれども
はい。そうですね、自分の実家に、あの「帰ってくるの」とも聞かれるんですけど、なんか、まずは、その、義実家の方が優先っていうような形で
うーん、うーん。
え、ちょっと少し古い、こう、結婚観なのかもしれないですねうーん。
うーん。うーん。うーん。 うーん。お話を聞いただけだとちょっと判断できなくて、あの、どちらかというとご両親の方が心配してるのかなっていう風にも取れるんですけど、そこら辺のニュアンスはどうですか？
うんうん。 はい。